Aí eu passo bastante ele, e ele é uma, tipo, uma cerinha, então ele não fica movendo o corretivo. Só que ele hidrata e retém aquela hidratação ali, e na hora que eu passo o pó, não fica feio.
Sei. Ah. .Então você passa só ali, né.
É, eu só passo embaixo dos olhos, porque é onde o o para mim fica mais ressecado. Porque eu sou uma pessoa alérgica, sempre tive rinite, então.
Aham. Então eu também, a gente tem aquele cortezinho, né.
É, exatamente, a gente tem bastante linha, né, eu tenho bastante debaixo do olho assim, de tanto espirrar a minha vida inteira. <laughs>
É. Aham. Sim é, não, eu lembro que eu falei com a minha dermato, eu falei assim: "Essa linhazinha me incomoda muito". Aí ela falou assim: "Você tem rinite?". Eu falei: "Sim", "Então assim, eh, abraça essa linha". <laughs>
Hã. Ela falou: "Que pena". <laughs> É, não tem jeito. <laughs> Então
Porque uma vez ela passou aquele PDN PDNR, já ouviu falar?
Não, é o quê?
É o esperma do salmão, que ele, ele te ele tem colágeno. E aí ficou lindo, só que tipo assim, eu tenho teria que ser rica no caso, né. Para poder ficar aplicando sempre, porque ele não dura muito tempo.
Hã? Ah. É legal. Sim. Ah você ta você falou disso eu estava querendo agora eu fiz 30, né.
Aham.
E aí eu estava querendo investir em alguma coisa, porque eu estava falando para o meu marido, eu falei que eu queria fazer bioestimulador de colágeno e botox, eu falei assim: "Eu preciso disso". Eu falei para ele, eu falei assim: "Eu preciso disso", mas eu acho que o o bioestimulador vai ser um pouco mais caro, juntar um pouco mais de dinheiro, mas eu quero muito fazer porque dizem que o efeito é mais a longo prazo, né.
Bioestimulador de colágeno. Eu fiz, ah. Eu comecei com É. É. Mas

É, pode ser.
Eu acho que é, né? I don't know. <chuckles>
É uma forma você acha que, tipo, assim, eh, você tem um pouco de preconceito com essas coisas, de de beleza, assim, de estética?
Hum. Ai, não. 100% adepta, tudo que gente tiver para fazer, estarei fazendo, pelo amor de Deus gente. <chuckles>
Eu também. Tudo que a tecnologia me me proporcionar, meu sonho, é ir para Coreia do s do Sul.
Ai eu vi, que inclusive, está super na moda, um um aparelhinho da Medicube, né.
Então menina, que que você acha dele?
Olha, vi gente dizendo que tipo, ele sozinho não vai salvar a sua vida, mas se você já faz outros tratamentos, você consegue prolongar esses efeitos, dentro de casa com com a luz.
Menina, eu vou comprar. Eu acredito não, porque eu só
É um, é tipo uns 200 € eu acho, é super possível.
Se você comprar 2, sai por 200, você pode dividir com alguém. Eu já vi, tinha uma promoção outro dia, não sei se tem ainda.
Ai que legal. Olha, achei super bacana.
Eu queria comprar, eu e minha prima, só que ela não usa também, não adianta.
<laughs>
Mas, assim, queria comprar, sabe, porque eu já vi diferença, de linha na pe nas pessoas, assim, muito grande. E eu sou a pessoa que que eu faço direitinho, assim, meu skincare.
Ai, eu a eu vi uns vídeos no TikTok. Aham. É, eu faço skincare todos os dias também. Mesmo na preguiça, mesmo, nossa, mesmo voltando da balada.
Eu também, e adoro. É. Não, aí também, não.
Ah, eu faço, porque eu não consigo dormir de maquiagem.
<laughs> Não, eu tiro só, mas aí eu não fico é porque eu fico fazendo massagem, e tal.
Aí passa o hidratante, passa só o hidratante. Não, não precisa fazer tudo. Nesses dias, a gente faz só passa só o hidratante para dizer: "Olha, estou aqui te mimando um pouquinho, pele, depois de você sofrer tanto". E vai dormir. Só para ela não ficar, estressada, triste.
É. Sim. Mas falam que o skincare mais importante da mulher, é a água, né, tipo assim.
Ah, mas eu adoro beber água.